D'accord et hem, tu sais des fois heu, en fonction du contexte, heu, les gens ont tendance à changer un petit peu de style. Bah, par exemple heu, quand on est heu, au boulot, heu on se donne un un style heu, différent que quand on est avec ses amis. Est-ce que heu, toi tu switch entre 2 styles différents? Heu, parce que, là, tu me parles plutôt heu, heu, de ton style heu, courant, mais est-ce qu'au boulot tu es différent?
Mmh. Alors, disons que si j'étais dans un boulot un peu plus traditionnel, sûrement, sûrement, heu, je calmerais un peu plus heu, le style alternatif, heu, je me mmh peut-être que je me que je cacherais un peu mes cheveux avec un chapeau ou quelque chose comme ça, mais, heu, en fait moi, je travaille dans la musique et dans tout ce qui est cette zone-là, heu, je fais des des des boulots de d'ingénieur son. Donc, là-bas en fait, heu, ce n'est pas si important que ça. Déjà que la salle en général, elle est complètement dans le noir, du coup personne ne me voit. Et d'autre part, heu, dans tout ce qui est les arts et la musique, heu, ce qui est le style ça se touche pas. Donc, heu, donc ouais, heu, tant que je ne vienne pas tout nu au boulot, heu, c'est bon.
Ah oui d'accord. Mmh. D'accord, oui en effet c'est sûr. <chuckles> Ouais, tu peux t'exprimer, heu, ouais tu peux exprimer ton style de manière plus libre dans ces métiers là en effet, heu, c'est sûr que tu as pas besoin d'être, heu, en costard cravate comme certaines personnes, heu, voilà. Oui, en effet, donc ça te permet de garder ton ton style, heu, vestimentaire bien à toi et garder un peu ta personnalité, heu, ça c'est ça c'est bien.
Ah oui. Ouais. Oui oui, je trouve que c'est c'est bien pratique en tout cas parce que dans le passé bon, quand je travaillais pas encore en tant qu'ingénieur oui, il fallait un peu que je cache ça, bon, pas vraiment le cacher parce que toujours je peux porter je sais pas, des des bagues ou quelque chose comme ça qui soit un peu plus discret. Mais oui, je ne pourrais pas complètement m'exprimer et déjà en plus je trouve que le costard cravate, ce n'est pas trop pratique pour se déplacer, j'aime bien faire du sport, donc, heu, c'est un peu énervant de devoir, heu, rentrer chez moi, changer mes vêtements et tout ça et aller après faire du sport si je <coughs> si je veux passer par la salle ou quelque chose comme ça.
D'accord. Ah oui d'accord, ouais.